Heh, aynen, aynen. Evet, öyle bir şeydi, doğru söylüyorsun. Mesela o, benim sonradan izlediklerimden. Hani, mesela, ama oradaki, eee, oyuncuları, eee, gerçekten şu anda dizilerini takip ediyorum. Zaten 2 tanesi, biraz piyasadan silindi, o başroldeki kız, eee, bayağı Kore'nin en un ünlü üniversitelerinden evlendi, kötü bir boşanma yaşadı. Ondan sonra, Kore'nin en ünlü üniversitelerinden birinde şu anda, eee, şey yapıyor, tabii eğitim kar eğitimine devam ediyor. Aynen, e, o zaten çok başarılı, zekâ seviyesi biraz yukarıda biriymiş. Hatta, hani, bu üstün zekâlıların üye olduğu bir şey vardı ya, alındıkları M ile başlayan bir grup, o gruba da dâhil olmuş falan, hani, böyle. Eee, yani gerçekten şu anda Kore kültürüyle ilgileniyorum. Kore dizilerini dinliyorum, eee, onları tekrar, tekrar izlemeyi seviyorum.
Bence de. A! Hı hı. A! He he. He he, şey vardı orada bir de, Lee Min-ho.
A, Lee Min-ho, aynen Le Mmin-ho değil de, Lee Min-ho diye okunuyor. Ay aynen, aynen. A onun şu anda, gerçekten hemen, hemen her dizisini izlemişimdir. Dizileri de tutan bir, eee, sanatçı. Eee, yani ben de s kaliteli bir sanatçı buluyorum ama yaşlandılar artık ya. Onları gördükçe ben de yaşlandığımı hissediyorum açıkçası.
Evet. Lee Min-ho. Evet, Lee Min-ho diye okunuyor, biliyorum. Evet. Tabii canım. <chuckles> Başka kültürlerden, başka, böyle şeyler var mı? Mesela, Netflix'te böyle, şey, hani, sevdiğin sürekli izlediğin bir şey var mı?
Evet. Evet.